Halo, selamat siang.
Halo selamat siang.
Iya, gimana kabarnya Kak, hari ini?
Baik, kalau kamu gimana?
Eee, baik sih di sini juga untungnya cerah sih, kemarin-kemarin sempet hujan juga di sini.
Tapi aku di sini mendung. <chuckles>
Ya. Nun Semoga nggak hujan sih ya.
Iya benar. Mmm, gimana kalo kita mulai? Oke. Apa sih momen penting yang paling berkesan buat kamu sampe sekarang, dan kenapa?
Oke. Boleh.